A ver, cuéntame, ¿qué cambios pequeños te han hecho más resistente?
Uy, pues, la verdad es que son varios, em, hay hay muchas muchas cosas que que he ido cambiando. El primero que te puedo mencionar es el hacer ejercicio. Yo creo que es es <laughs>
Adelante. Guau, ¿pequeño?, ¿estás seguro? <laughs> Sí. Ajá, cuéntame tu historia, ¿cómo llegaste a esto? <laughs>
Y y. Yo creo que es parte de bueno, muchas personas creen que, este, hacer ejercicio forzosamente involucra ir a gimnasio, por ejemplo. Entonces, no, yo yo soy d de la fiel creencia y es más, hasta diría que la prueba de que no, no es necesario, eh, ir al gimnasio. Muchas personas también creen que es, este, como que dedicarle 1 hora al día o 2 horas y cosas así, y la verdad es que no. Yo, eh, sigo teniendo ese pequeño hábito porque a al día me ejercitaré, ¿qué será? Pues, hay veces que hasta 15 minutos y ya. Entonces.
No, oh, okey. Ajá. Oye, pues, tú dices pequeña, pero yo no creo que sea pequeño. <laughs> Porque se necesita disciplina, ¿y cómo ha sido tu cómo llegaste a este punto y cómo lo has conservado? Porque yo creo que eso es lo más difícil.
<laughs> Sí, definitivamente lo más difícil es es esa parte de de mantenerse ahí, eh, yo creo que la parte de adquirir eso está en el decidirlo. Creo que la fuerza de de voluntad de las personas es lo que lo que de verdad hace que que se genere un cambio. Es decir, hay hay muchas veces que que se está con el famoso propósito de año nuevo, ¿no? De ahora sí ya voy a hacer ejercicio, ahora sí ya.
Ajá. Ah. <laughs> Y te ahogas con las uvas, ¿no? De tantas meditaciones. Okey, de prometo ir 12 meses al año al gimnasio, ¿no? Entonces, okey, y luego cuéntame.
<laughs> Andale, exacto. Entonces este, pues, yo un día así dije, oye, pues, voy a hacer ejercicio porque se me antoja, ¿no? O sea, yo yo quiero quiero este mantener la salud más que nada, entonces, eh eh, me puse a buscar, eh, más o menos a investigar qué qué tanto ejercicio se tiene que hacer, qué se recomienda y me di cuenta, pues, de que no es necesario hacer ejercicio diario, ¿no?, que en la parte del ejercicio también va la parte del descanso porque una una forzosamente lleva a la otra. Y.
Ajá. Ah, bien. Claro. Sí, sí, sí, ¿l lo viste en alguna aplicación, dónde te guiaste para los consejos?
Todo, eh, bueno casi todo fue buscando en blogs de de internet pero como de revistas especializadas entonces.
Guau. O sea, sí te informaste antes de arrancar con este proyectito.
Sí, exactamente y también bus, este, videos como de nutriólogos, de entrenadores.
Bien, bien. Ah, o sea, ¿fue integral no tan solo fue el ejercicio? Oh, interesante, ¿y luego? <chuckles>
Sí, exacto. Y ya de ahí, este, pues, fui viendo que que en realidad para, pues, para mantener la salud que era mi objetivo, este, nada más con hacer 3, 4 veces, eh, a la semana ejercicio, tal vez media hora, 20 minutos, eh, pues, ya eso ayudaba bastante bastante a a la parte de de la salud, en especial si si se complementaba con, por ejemplo, con salir a caminar, ¿no?, o con labores del día a día como lavar ropa a mano, por ejemplo, este, que haces mucho ejercicio. Entonces en, eh, en ese sentido, pues, ya, este, me busqué rutinas en internet que precisamente buscaba como rutinas de 10 minutos para abdomen o para brazo o para pierna. Y y ya fui como que viendo cuáles se se aplicaban más a mi nivel de de principiante y lo combinaba con calentamientos antes y después del ejercicio y terminaba teniendo una rutina de unos 20, 25 minutos ya completa con todo y calentamientos y fíjate que me me ha funcionado bastante bien a la fecha, este, he cambiado algunos ejercicios porque, pues, eh me gusta subirle como que un poquito la complejidad, pero.
Ajá. Sí, sí. <chuckles> Sí, sí, sí, claro. Ajá. Ah, genial. Bueno, es porque ya tienes práctica, ya ya lo difícil fue empezar, yo creo que fue tu primer paso muy importante, aunque dices pequeño, que yo no te creo, eso es muy importante porque tan solo el hecho de el hecho de levantarte para hacerlo es un gran paso, eh, definitivamente. El hecho de que lo has conservado es un pasotote, o sea, empezaste que fue dices, so se oye simple decir, toma la decisión. Pero, ¿cuánto tiempo te toma tomar la decisión? O sea, sí, haces 20, 15 minutos al día, pero tomar la decisión hijo igual te tomó 10 años. Entonces, no son tan pequeños, eh, y es increíble lo que has hecho. Me decías que
<chuckles> Claro. <chuckles> Exacto. <chuckles>
tú haces alrededor de 15 a 25 minutos. ¿Cómo ha beneficiado esto a tu cuerpo?
La verdad es que mucho. Mira, yo yo a ver, no no es que quiera sonar presumido o algo así, pero <laughs>
No, no, no, te te lo has ganado. <laughs> Dilo como es con todas sus palabras.
pero afortunadamente, eh, pues mi familia, en especial mi mi familia materna, siempre ha sido como que de esas personas que, incluso si no hacen como que ejercicio así dedicadamente, como que se se les nota el el físico un poco definido, ¿sabes? Eh, entonces, este, a lo mejor no no tienen los famosos cuadritos, pero ya se ve, este, pues, a lo mejor el brazo un poco más ancho, o el pecho, ¿no?, que es como que lo que se más se se nota, eh.
Claro. Ajá. Claro, por supuesto.
Pues, eso lo heredé, entonces, este, el hecho de que haga ejercicio, pues, como que lo lo destaca más. Y y eso, pues ya ya por ejemplo, en en la parte de la motivación física, pues, me me ha ayudado mucho, porque ahora el físico ya se ve se ve más trabajado, a pesar de que no no es el objetivo, y en la parte de la salud, pues, la energía.
Ah, ajá. No, pero es la consecuencia, ¿no crees? O sea, si estuvieras levantando la hamburguesa, te aseguro que tendrías la consecuencia. Entonces, esto que estás haciendo no es más que resultado de del esfuerzo que has hecho. Okey, bien, perfecto. Y a tu mente y a tu mente, ¿qué tanto le le ha beneficiado este cambio?
<laughs> Exactamente. Así, así tal cual. Y te digo Uy, pues, la verdad es que, fíjate que, no no había pensado en en esa parte o sea, sí, sí noto el cambio también, pero no no lo había contemplado, la parte de la mente, pero qué bueno que lo preguntas, la verdad es que mucha claridad. La claridad es es completamente distinta, como que, eh, en en ese, mm
Ajá.
en ese dejar, quizá, cosas fuera de de que ya, este, ya liberé tensión, ya liberé, pues, incluso, algunas, eh, toxinas, ¿no?, cuestiones así. Eh, ya me me da mucha, mucha claridad para saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para no estresarme tanto en en sobrepensar, y y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y no, simplemente claridad, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?, bien.
No, pues, está genial, o sea, si te das cuenta, has tenido un beneficio, eh, de salud integral. O sea, ha sido tu cuerpo, se nota, ya te dicen ahí: "Ay, que oye", o o como dices: "Hoy amanecí más guapo", o sea, <chuckles> eh, te gusta lo que ves en el espejo. Y y ha sido un cambio pequeño, pero que te ha hecho más resistente en este sentido, te sientes más sano, tienes mejor actitud, porque sí tiene que ver esto con tu actitud. O sea, ahí liberas ese estrés que que es imposible en la ciudad no tenerlo en ciertos situaciones. O sea, tomas decisiones con más conciencia, no te vas por las emociones donde, ya estoy de malas, ya me estresen en la mañana, ya me desperté, incluso, te te despertaba a lo mejor a veces te llegabas a despertar de malas. Esto te ha ayudado a relajarte, como ya empezar de mejor manera, con mejor actitud. Entonces, tus decisiones ya son más basadas en en lo en lo en lo mejor, en lo correcto, en lo que no no harías en un momento de estrés donde tomo la decisión, lo que sea con tal de que me dejen en paz, ¿no? Entonces, después te arrepientes, pero ya lo tomaste, ¿estás de acuerdo? Entonces, te da una salud integral. No, pues, qué qué bien, eh, ¿y cuáles de tus otras pequeñas cositas, como dices, esta del ejercicio?, que son pequeños cambios, pero te han hecho más resistente.
Así es. <laughs> Claro. <chuckles> Así es. <laughs> Yo creo que el el hábito de de la lectura, eh, el el decidir leer e es ese para que veas si es como ta tal cual lo mencionabas, el: "Ay quiero leer, quiero leer", pero no encontraba y no encontraba y no encontraba qué, y me aburría, y decía: "Ay no, libros de escuela, guácala", ¿no? Entonces, este.
Guau. <laughs> <laughs> Sí, te entiendo perfecto. <chuckles>
S una vez que encontré mi género, que fue como leyendo un uno de esos libritos que son muy, muy, muy delgaditos, que son de de relatos que, ¿cómo decirlo? S son chicos.
Ajá. ¿De qué género o de qué estilo?
De terror de terror encontré el terror y dije, <laughs> de dije: "Quiero leer más, quiero saber más, quiero comprender, eh, ded de dónde sale la creatividad, eh, quiero leer más historias", porque, eh, me me emocionó mucho y a partir de ahí dije: "Pues le voy a dedicar media hora a a mi día, quizá, eh, voy a quitar esa parte de de andar perdiendo el tiempo viendo TikToks de gente bailando, ¿no? Por ejemplo, este
Guau, okey, qué divertido. <chuckles> Ajá. Ajá. <laughs> Exacto.
a a leer, y voy a vo y voy a hacerlo bien, entonces me decidí y la verdad es que la lectura. Es otra de esas cosas que te brinda claridad, claridad en el pensamiento y en la palabra, creo yo también.
Guau. Claro, ¿no? O sea, esto, me sin duda, fíjate, ya tienes 2 acti 2 actividades que te que te han hecho manejar mejor tu estrés. Te ha hecho, este, imaginar, porque eso también es ejercitar la mente, ¿no?, a a veces con otras cosas ya te lo dan todo tan digerido que ya ni lo mastican, ¿no? Ya nada más te lo pasas. Entonces, esto también hace que tu mente sea más creativa, cosa que, con ciertas, eh, tecnologías hemos olvidado, ¿no?, o sea, antes era como que ibas a la escuela en otras generaciones y abrir el libro, ¿no?, y leerlo y sacar el resumen. Ahora no, ahora ya nada más es a veces copiar y pegar, ¿no? Y y hasta eso no sabes siquiera, no sé si lo leen, al final lo integran y lo leen, a ver si tiene congruencia, porque pueden equivocar si están hablando de otra cosa y el tema es otro, ¿no? Entonces, sí, es muy buena la tecnología si la tomas a tu favor, pero también también creo que ha simplificado demasiado esto de la lectura, ya no toda la gente lo lee. ¿Y ha ejercitado tu mente? ¿Sientes que sí te ha mejorado tu forma de hablar, incluso tu tu riqueza de palabras? ¿Tú sientes que te ha dado una mejor forma de hablar y de expresarte?
Sí. Sí, sí. Definitivamente. Claro. Ujú. <chuckles> Sí. Sí, la verdad es que sí, eh, en cuanto a al pensamiento, igual se se complementa con esa claridad de del ejercicio, como que se complementa y genera, pues, incluso creatividad, <chuckles> también creo que es otra de de las de las aportaciones. Y sí, también en la parte de del habla, de del léxico, ¿no?, el el incorporar, poco a poco, una que otra palabra, a ver, tampoco es que sea un erudito o algo así, o sea, intelectual.
Claro. No, no, no, pero estás ejercitando, va bien. Okey.
Exactamente, entonces, pues, poco a poco, la verdad es que sí, sí se ha notado el el aporte que ha tenido la lectura en en en mi vida y es un hábito que que ahora ya creo que ya me costaría dejar un poco.
No, no, y son son de esos buenos hábitos, ¿no? Porque hacer ejercicio te ha dado salud física, o sea, el resultado es de: "Yo no busqué esto, pero me llegó esto", ¿no?, es lo que te decía si si tú agarras y todos los días levantas un pollo rostizado, pues, qué va a haber de resultados en un futuro, pues, ya sabes, ¿no? Entonces, o sea, ha sido algo de de sembrar y cosechar, ¿no? O sea, si te has esforzado, para ti han sido pequeños cambios que para otras personas quizás sería complicadísimo. Pues, en tu caso, ha sido algo que has aguantado, te ha hecho más resistente en todos los sentidos y te ha dado como muchos beneficios, porque tienes una salud mental más sana, tienes una salud física más sana. O sea, es increíble lo que has hecho. Me decías que tienes muchos, muchos ejemplos. A ver, ¿tienes algún otro por ahí?
Sí. Claro. Sí, claro, yo creo que l la parte de de precisamente la tecnología, eh, antes era mucho de de dedicarle por ejemplo, había pequeñas recompensas en una aplicación igual de videos cortos que, este, no sé, tenía que dedicarle como 2, 3 horas para generar a lo mejor, este, 50 centavos de dólar, ¿no?, o cosas así. Entonces
Ujú. <laughs> Pero el deseo de ganar era más grande, <chuckles> wao.
exactamente, pero era era muy poco el beneficio, y al final terminaba perdiendo 2 horas, 2 horas, porque aparte, este, como como tal nunca hubo como que un pago, entonces fue como: "Ay, ya se me fue muchísimo tiempo", y y pude haber hecho otras cosas, y
Ajá. Exacto.
y eso de de dejar las las redes sociales, eh, hubo un momento que en que, incluso, las cerré. O sea, me me aparté completamente, eso me me ayudó muchísimo en la parte de del de la autoestima, por ejemplo, creo que
Ajá. Ah no, pues, fue bueno.
sí, porque, mm, yo sí la tengo que admitir que que me comparaba con con otras situaciones, ¿no?, de de otros compañeros que tenía en redes sociales que decía: "Uy, ya se compró un coche, uy, ya se fue de viaje, ¿y yo qué estoy haciendo?", ¿no?, o sea, y eso me
<laughs> Sí, sí, en vez de motivarte no era motivador, era todo lo contrario, wao.
Exactamente, pero yo t eh, ahí ahí era donde decía: "Oye, pero, pues, seguramente tiene otras situaciones con las que lidiar, ¿no?", o sea, n no todo se muestra la mejor parte, pero hay algo detrás. Y yo me estoy comprando ese mundo, y el comprarme ese mundo me está afectando mentalmente, entonces, las dejé
O sea, no era bueno para ti, ujú.
exacto, las cerré, y me dediqué a lo que tenía que hacer, y eso mejoró mi productividad.
Pues, definitivamente, pequeños cambios aparentemente, porque sí, ahora sí que los pequeños cambios nos pueden dar grandes resultados, lo has hecho has sido valiente, digo, has sido resistente porque no, se se dice fácil, pero ahora vívelo, es muy diferente. Pues, te felicito por todo lo que has logrado, ha sido increíble, eh, estos pequeños cambios sí sí deberíamos de hacer pequeños cambios. Decían alguna ocasión: "Si quieres cosas diferentes, haz cosas diferentes", ¿no? O sea, resultados diferentes, cosas diferentes. Entonces, te atreviste, has mejorado tu salud emocional, tu salud física, muchas felicidades y gracias por compartir tu historia, ha sido muy, muy edificante.
<chuckles> Así es. Claro. No, pues, la la verdad es que, pues, tal cual lo dices, ¿no?, pequeñas acciones, pequeños cambios que a lo mejor no parecerían tan pequeños, pero hacer algo diferente siempre trae, eh, nuevos y buenos resultados. Entonces, pues, no me queda igual más que agradecer por por escucharme, por las preguntas tan interesantes y por esta gran conversación.
<chuckles> No, ha sido gusto es un gusto escucharte con tanta motivación. Y que, oh, yo la verdad, yo digo esos pequeños cambios muy interesantes, has sido muy valiente y has sido muy resistente, muchas felicidades, que estés muy bien.
<chuckles> Muchas gracias, hasta luego.
Bye.